أيوه، أيوه. بصراحة فاكر لمّا كنت ب كنت
إيه بقى قٌل لي، لو فاكر موقف يعني يا ريت تقول لي؟
<chuckles> هو أنا الصراحة كنت باختار مجال يعني بعيدًا عن كُلّيتي، أنا حابب إن أنا أدرس مجال تكنولوجي، اللي هو حاجات ليها علاقة بالتكنولوجيا. فكنت عمّال أستشيره وأقول له مثلًا إيه، المجال مثلًا كنت باتكلّم على حوار البرمجة و والأمن السيبراني. هم الاتنين تقريبًا يعني واحد يعني بس يبقى في اختلاف في التراكات يعني مسار ودي مسار. فالمهم أنا كنت عمّال أقول له في الأول أقول له مثلًا أنا باحب البرمجة، وبتاع. يقوم قايل لي: "طب ما تختار برمجة." وبعدين قُمت قايل له: "بس الcyber security بالنسبة لي حاجة مهمة لإن أنا يعني باحب أبقى واصل لمعلومات مش كل الناس تبقى واصله لها."
تمام. ماشي. إمم.
ومش كل الناس بتقدر إن هي تكمّل في المجال ده. فلقيته بيقول لي: "خلاص اختار المجال" يعني حسّيته بصراحة عمّال ياخُدني على قد عقلي. أقول له: "دي." يقوم قايل لي: "آه. أقول له: "دي." يقوم قايل لي أ
إمم. <laughs> آه. فهيقول لك ده يعني هيقول لك مثلًا ده ف- ده ي أنت م هو م يعني بتحِس مثلًا إن هو بيقول لك إيه مثلًا آه، ده كويس ولمّا تدّي له معلومة تاني يقول لك آه، ده هو كويس بس لو ركّزت مش عارف إيه، طب ولمّا تضغط عليه شوية بقى بتحِس إن هو لأ بييجي معاك وفي صفّك؟
آه. بصراحة باحس إن هو آه، فعلًا كده آه. يعني بي والله هو بصراحة في معظم الأوقات إن ما كانش 100% بييجي في صفّي، يعني تلاقيه معاك كده. أقول له مثلًا يا عم طب أنا محتاج مثلًا أ أعرف منّك معلوم لأ هو بيشوفني من من خلال ال الشاتات اللي أنا عملتها معاه والمحادثات اللي عملتها معاه. آآ كل الكلام طبعًا محفوظ في database عنده يعني. فكل الكلام ده محفوظ عنده في قاعدة البيانات، فبياخُدني على قد عقلي زي ما بنقول كده. يقعد يطبّل يقول لك أنت صح ومش عارف إيه وكل الكلام من ده.
إمم. <laughs> إمم. امم. فاهم. فاه جميل. طب أنت مثلًا شايف إن إن إن في شغلك بقى بيفيدك إزاي؟ يعني أنت شايف إن هو بيف فادك إزاي في الشغل وهل فعلًا فادك ولمّا بتستخدمه في شغلك بتلاقي النتايج؟ أصل دي الحاجة الوحيدة بقى اللي ما فيهاش يعني معلومات. هو هيقول لك آآ أنت هتسأله في حاجة عن طريق الشغل هل بقى فعلًا فادك في شغلك واستفدت منّه فعلًا؟
إمم. أيوه. آه، آه. 1 زائد 1 بيساوي 2. آه فعلًا. أنا بصراحة استفدت منّه جامد جدًا في لمّا كنت بادرس حتّى برمجة في الأول، لإن أنا الcyber security طبعًا لازمًا تبقى دارس برمجة. فاستفدت ب استفدت منّه جامد جدًا في في مراجعة الأكواد بقى، في تعليم مثلًا أنا كنت باحتاج إن أنا اتعلّم network اللي هو شبكات. طبعًا فادني كتير جدًا وكان بيلخّص عليّا. ممكن مثلًا أسمع الحلقة على اليوتيوب آآ إن كان مثلًا شخص بيشرحها مثلًا أو أقرأها من مقالة أو أقرأها من كتاب وبعد كده أروح قايل له مثلًا إيه، لخّص لي ال الحتّة الفُلانية، فيقوم ملخّصها. طب مثلًا أنا محتاج بادوّر مثلًا على ثغرة في شركة كذا، كذا يشرحه ب علي bounty طبعًا دي تبع الشغل بتاعه. فيروح بقى مرتِّب لي مثلًا الأولويات، يروح قايل لي: "ابدأ مثلًا آآ بإن أنت ت تجمّع مثلًا معلومات عن الشركة، ابدأ تجمّع سابد وير وبعد كده ابدأ مثلًا بالtop 10 آآ اللي هو هو اسمه top 10 ال أشهر 10 ثغرات في في الweb. فكان بيفيدني جامد يعني. وأحيانًا لمّا كنت باعطل على معلومات طبعًا بيفيدني بها، مش هننكر الكلام من ده.
إمم. تمام. إمم. حلو. إمم. تمام. فاهم. حلو. إمم. إمم. إمم. إمم.